Ja, es ist so was, das ist sehr schwierig zu erklären, das muss man so ’n bisschen erlebt haben. Aber ich freue mich jetzt auf also wir sind auch schon ’ne ganze Weile jetzt unterwegs. Wir sind jetzt seit über 3 1/2 Jahren, glaube ich, unterwegs und ich freue mich jetzt so langsam auch wieder so ’n bisschen auf dieses sesshaftere Leben in ’ner Wohnung mit ’nem festen Umfeld.
Okay, <chuckles> das auf es das klingt auf jeden Fall nach ’nem spannenden Ausblick, ne, also, hm, Panama und dann ’ne feste Wohnung. Ähm, klingt dann auch nach ’nem guten Nährboden, um dann vielleicht auch ’n neusch neue stabile Routinen, äh äh, irgendwie zu pflanzen, ne? Ähm In so ’m Tapetenwechsel, der dann stattfindet, ähm, fällst du dann erst mal aus den Rout also sind hängen Routinen dann vielleicht also, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du dazu was sagen kannst so so so ’ne Prognose machen kannst, ob sich dann deine Routinen schl schlagartig auch ändern oder ob du sie nur ausweitest, weil halt einfach sich die Lokalität und das, äh der ganze Rahmen geändert hat?